Eee, yok. Bizim o evden sonra 1-2-3-4-5 a altı ev falan değiştirdik. Eee, <chuckles> evet.
Hayda. <chuckles> Ne neredeyse her yıl, pandemiden beri her yılda 1 ev değişmişsin diyebiliriz, öyle mi? Tamam, sıradakini dinleyeyim. Peki, nasıl karar verdin? Ne neden memnun değildin mesela o taşındığın yerde de, ev ka ev değiştirme kararı verdin?
Evet. Evet. Emm, hem memnun değildik hem ev sahibi bizi çıkarttı. Eee, ev satıldı. Yeni ev sahibi, eee, kendi taşınmak istedi, bizi çıkarttılar. Dolayısıyla, eee, yine 3 arkadaş, aslında ben, eşim ve, eee, o Türkiye'den beraber gittiğim arkadaşım, başka bir eve taşındık. 1 sene daha. Emm, o, çok daha güzel bir evdi. Imm, daha böyle m iyi bir mahalledeydi.
Hayda. Anladım. Normal. Evet.
Eee, şehri de öğrendiğimiz için tabii, tercihi de daha iyi, doğru yaptık bu sefer. Emm, onun arkasından da, işte, eşimle daha büyüktü, tabii ki. Tabii, tabii, tabii, çok daha büyüktü. Eee, yani, işte, şömineli mömineli bir evdi, öyle diyeyim.
Tabii ki, tabii ki. Daha bü daha büyük bir ev miydi? Heh, evet. Hı hı. A, peki, eee, özel değilse ortalama kirası ne kadar bu tarz evlerin Atina'da?
Eee, evet, evet. Iıı, yani, biz yaşadığımız zaman ne kadardı, hatırlamıyorum ki ya. €700 falandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. İii
Takriben kaç metrekaredir peki?
O ev 110 metrekare falandı, ya.
Vay be!
Hı hı. Yani, büyük bir evdi. Evet, evet, büyük bir evdi. Güzel bir evdi ama, işte, orada da ben 1 sene yaşadım sadece. Eee, sonra artık evlendiğimiz için eşimle eee, evlendik. Evlenince eşimle kendi evimize, eee, çıkalım istedik artık. Bir de farklı bir şehre taşınalım istedik. Ben büyük şehir insanı değilim pek.
Eee, çok çok büyükmüş, ya. Evet, ne kadar güzel. Neden? Ha ha. Güzel Allah mutlu etsin. I hı.

Yok, eee, Oniki Adalar'dan birine taşındık.
A! Öyle mi?
Hı hı, evet. <chuckles>
Çok güzel. Peki o o macera nasıl oldu? O fikir nereden geldi? Orada ne yapacağını önceden karar vermiş miydin, mesela, şu an onu merak ediyorum.
Hı hı. Eee, aynı mesleğe devam ediyorduk zaten. Ho eee, evden çalıştığımız için çok bir şey yapmamıza gerek olmadı. Emm, ona nasıl karar verdik? Şöyle, benim eşim, iii, Kuzey Avrupalı, eee, ve, eee, onun memleketine taşınma düşünceleri zaten gelmişti ufak ufak. Hani, "Böyle birkaç seneye oraya sekeriz." diye düşünüyorduk. İii, o yüzden, "O soğuğa, karanlığa gelmeden önce, iii, sıcağa, denize inelim. Hani, 1 sene, 1,5 sene de orada tatil yapalım." diye düşündük. O o yüzden oraya gittik.
A! Tabii. Evet. Anladım. Mantıklı. Mantıklı. Eee, orada anladığım kadarıyla zaten 1,5-2 sene kaldınız. Ondan sonra, eee, oradan da artık <chuckles> yol almış olmalısınız ki şu an bu konuşmayı yapıyoruz. Tamam, peki, eee, sıradaki adres neresi oldu? O tatil 1,5 yıllık tatilden sonra.
Hı hı. Evet. Evet, aynen öyle. Eee, şöyle, yaşadığımız adada a çok fazla taşındık. Çünkü orası tam bir yaz adası, tatil adası. Yazları ev yok. Dolayısıyla, işte, 1 sene içinde 3 ev, 4 ev değiştirmek durumunda kaldık. Eee, tabii, yani, tatil kasabasının içi o. Çok
Neden? Evet. Hayda! E, peki, zor olmadı mı ya? Hani, her seferinde kira, depozito; kira, depozito.

İstanbul'dan.
Eee, yani uçak 1 saat ama, işte, sonra da bir araba yolculuğu var bir 3 saat kadar havaalanından Datça'ya, iii Evet, evet, Dalaman.
Hı hı. Dalaman'a mı iniyor uçak? Nereye iniyor? Hangi havalimanında iniyor? Evet. Peki, eee, senin orada Datça'da kaldığın yer nasıl bir yerdi? Tatillik bir yani tatil köyü gibi bir yer miydi yoksa biraz daha, ııı, kasabaya doğru şehrin içine doğru bir yer miydi?
<chuckles> Yok, yok, abi ilk gittiğimiz zaman bayağı çadırda yaşadık biz birkaç ay. Emm, <chuckles> aynen, çadırda yaşadık. Eee, zaten bir kamp alanında gönüllü olarak çalışıyorduk o dönem. Emm, işte, gönüllü olarak zaten bir şeyler yaparız. Biz daha böyle Türkiye'yi gezeriz diye gittik Datça'ya. Datça'dan çıkarız. Orada bir iş bulmuştuk. Oradan sekeriz bir yerlere diye gitmiştik ama, işte, çıkamadık. Sonrasında bir iş bulma şansımız oldu. İii, iş bulduğumuz yer bize ev verdi. Çadırda yaşamaktan kurtulduk falan. Emm
Hayda! <chuckles> A! Anladım. Evet. Güzel. Eee, çok iyi. Hangi sektördü peki?
İii, şarap üretiminde çalışıyorduk biz.
Hayda. Peki ab böyle aşina olduğun bir sektör müydü yoksa ilk defa mı deniyordun arkadaşlarınla beraber? Tam na na nasıl bir işle görevlendirildin?
Hı hı. <sniffs> <chuckles> Emm, şöyle ki oraya da ilk olarak gönüllü gittik aslında. Biz 2 hafta kalmaktı hedefimiz. Eee, aşina olduğumuz bir iş falan değil. Ben sadece ucuz şarap içerdim orada çalışana kadar. Yani, böyle öğrenci işi çok ucuz şarap içip, eee, iii, şeydi, oturmak, muhabbet etmekti. Evet, evet. Eee, şarapla ilişkim o kadardı aslında. İii, dolayısıyla, iii, çok bildiğimiz bir sektör değildi. Gittik orada her işi yaptık bu arada. Biz yani bağların bakımı, bağlara git, bağlarda yardımcı olma, şarap servisi, şarap şişeleme, şarabın etiketini yapıştırma, hepsini yaptık aslında.
Çok hoş. <chuckles> Tabii. İç öldüren dedikleri. <chuckles> Evet. Tabii. Güzel.

Abi sık sık ev değiştirdin mi, taşındın mı?
Eee, evet, ya, ben son 5 yılın büyük bir kısmını taşınarak geçirdim aslında. Eee, m o yüzden, evet.
Peki, eee, bu bahsettiğin ülke değişikliği mi yoksa şehir değişikliği mi ya da aynı şehir içerisindeki taşınmalar mı?
Eee, hepsi. Yani ülke içinde de, Türkiye içinde de çok fazla taşındım. Türkiye'den başka bir ülkeye, o ülkeden başka bir ülkeye. O ülkenin içinde başka şehirlere falan çok taşındım yani.
<chuckles> Anladım. Anladım. O o zaman başlayalım, ııı, bu 5 yıl içerisinde ilk yıldan başlayarak nereden nereye taşındın? Senin için nasıl bir süreç oldu? Merak ediyorum.
Tamam. Tabii şöyle başladı aslında, ııı, pandemiyle başladı. Yani, birçok insanın da, ııı, öyle başladı. Pandemiyle başladı. Iıı, İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul'dan, işte, bu pandemi dolayısıyla birkaç arkadaşım kaçtı. Iıı
Evet Doğrudur. Hı hı. Neresinde? İs İstanbul'un tam neresinde?
İstanbul'da ben Ümraniye'de yaşıyordum o dönem. Iıı, iş yerim de Taksim'deydi. O yüzden, böyle, uzak, yani, ııı, çok, böyle, şehrin çilesini çeken çektiğim bir yerdeydim aslında. 2-3 arkadaşım kaçtı. İşe, ııı, işte, 3 vesait, ııı, 2 saat yol vs. öyle gidip geliyorduk.
Anladım. Evet. O! Tabii ki. Tabii ki. Nasıl gidiyordun acaba? O! Çok kötüymüş ya. Tabii.
Hı hı. Imm
Kaçtı dedin arkadaşlarım.